Eee, yani, şöyle, şimdi, ıh, yaptığım tabii ki oldu. Yani <chuckles> bence kim yapmaz ki? Herkes yapıyordur herhâlde. Yani eski arkadaşın, işte, e e, ne bileyim erkek arkadaşın olur bu. Hatta belki, emm, normal arkadaşınla bile, diyelim ki kavga ettiniz, işte, hani, artık yollarınızı ayırdınız ama insan bir böyle merak edip bir bakıyor ya, hani, "Ne yapmış benden sonra? Nasıl bir hayat sürüyor?" İşte, ya da, mesela, benden sonra bir, eee, sevgilisi olduysa, "Acaba nasıl birisi?" ya da "Oldu mu?" falan diye. Böyle insan merak edip bence, hani, bakabilir. Bu, ııı, çok normal gibi geliyor bana.
I hı. Doğru, haklısın. Evet. Doğru. Hı hı. Hıı. Tabii, hı hı.
Eee, he tabii ki bunu yaptığın zaman, mesela, bazen şey hissedebiliyorsun, eğer güzel bir konumdaysa ya da, işte, örnek veriyorum: Güzel bir, eee, sevgilisi olduysa, "Imm..." falan diye böyle bir kıskançlık... <laughs> "Tüh ya! Sürünmemiş benden sonra." diye. <laughs>
Hı hı. Evet. <chuckles> Hasetle uzaktan takip etme durumu da olabiliyor diyorsun yani.
Aynen. Evet, evet ya, kesinlikle, eee, olabiliyor bence. <smacks lips> Eee, ama tabii ki Hı hı.
Peki, sen, mesela, böyle, hani, eee, internet üzerinde, mesela, bir şey araştırırken, eee, her türlü hesabına bakar mısın? Mesela atıyorum iş görüşmesi yapacaksın, görüşeceğin kişinin sadece ismini biliyorsun. Onu böyle her yerden araştırıp, bir şekilde, hani, eee, sosyal medyadaki izlerini falan takip edip, bir şekilde onun hakkında bazı bilgiler edinmeye çalışır mısın? Yoksa böyle, eee, akışta, ııı, tanımaya mı çalışırsın? Yoksa günümüzün artık, hani, kaçınılmaz durumu; internet üzerinde her tarafta bilgi bulabileceğin yerler var. Oralara doğru şöyle bir, eee, geçer misin bakmak için?
Hı. Evet. Hıı. Yani, tabii. Hı hı.